Tja, zunächst kriege ich sie über's Smartphone telefonisch erst mal angekündigt, das ist klar. Und ich habe die Entscheidungsfreiheit, ob ich die machen will oder nicht. Und dann, äh, geht alles Weitere muss ich dann organisieren quasi selber. Die Dispo hilft mir 'n bisschen mit, äh, Zeiten etc. pp. Ja, das geht also da geht es von das geht sehr schön eigentlich. Das Einzige, was mir noch einfällt jetzt bei der priva beim Privatleben mit dem Handy, das ist mir aufgefallen in letzter Zeit. Also, ich bin kein TikTok Fan. Ich ich ich sehe bei den Kollegen, wenn ich mit der Bahn fahre, äh, wie die a nu ständig am Scrollen sind und gucken ganz kurz auf das Video: „Ne, interessiert mich nicht, zack, weiter zum nächsten.“ Das habe ich immer l lange Zeit belächelt und seit einigen Wochen <chuckles> erwischt mich das auch, muss ich sagen. Also, ich und das ist das ist n wirklich blöd. Also, da muss ich mit umgehen lernen, dass ich also im Bett teilweise ich will nur irgendwas kurz machen und hänge dann bei irgendeinem schönen Video hänge ich drin und dann kommt noch 'n Video und noch 'n Video, aber ich hänge länger drin, weil die alle sehr gut sind, die Auswahl, die Vorauswahl. <chuckles>
Mhm. Okay, ja. Mhm, verstehe, ja. Mhm, ja? Mhm. Ja, mhm. Ja. <chuckles> Okay, ja. Mhm. Ja. Ja, das kann ich sehr gut nach das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, welche welche Routinen helfen denn dir dabei dann einfach nach Feierabend dann auch mal offline zu gehen und das Handy wirklich dann beiseitezulegen oder gibt's da gar nicht so 'ne Routine?
Also, hm <snorts> Ja. Also ich es ich sage mal, das ist jetzt die 1. Tendenz, bei der ich's einigermaßen erschrocken auch verwundert bin, dass ich darauf reinfalle, weil das ging mir eigentlich vorher nicht so, dass ich im Bett weil dann kann das ist das Problem 'n kleines Problem. Wenn du anfängst mit Blaulicht, äh, im im Bett noch mal umzugehen o du wolltest eigentlich schlafen, aber du gehst da rein, dann wird es schwer wieder einzuschlafen. Also, da muss ich aufpassen, es ist noch kein großes Problem und ich brauche noch keinen Trick, weil mir das relativ klar ist, dass das nicht gut ist. Und nach einiger Zeit, äh, b äh, dass ich das mache trotzdem mache, höre ich dann natürlich auf und sage: „Weg damit, aufhören, Schluss“, <chuckles> und distanziere mich davon wieder.
Mhm. Ja, mhm. Mhm, ja. Okay, mhm. Mhm, ja. Verstehe, ja, ja. Mhm. Und welche Wirkung hat dann zum Beispiel so der zust der ständige Zugriff auf die Arbeitsinformation, auf deine Psyche? Stresst dich das dann manchmal oder kannst du das wunderbar trennen, so beruflich und Privates?
Aha. Ähm